जी, देखिए, जैसे अगर मैं आपको सीधे-सीधे उदाहरण दूँ तो अ, अभी जैसे थोड़े दिनों पहले की ही बात है मैं हमारे ऑफिस में एक प्रेज़ेंटेशन थी, जिसका बनाने का सारा काम मुझे दिया गया था और वो प्रोजेक्ट उम अ, सारा का सारा मेरे हाथ में ही था उस उस अ अ, प्रेज़ेंटेशन को लेकर। तो मैंने वो प्रेज़ेंटेशन बनाई, मैंने वो प्रेज़ेंट करी ले जाकर, लेकिन मेरे जो टीम लीड थे, उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हें तो हमने काम दे दिया है, लेकिन तुमने ढंग से नहीं बनाई है प्रेज़ेंटेशन इसमें ये चीज़ दिक्कत है ये चीज़ दिक्कत है। ये चीज़ तुम और बेटर कर सकती थी, तुमने यहाँ पर ये चीज़ थोड़ी छोड़ दी। तो वो चीज़, मुझे काफ़ी बुरी लगी कि, मैंने पूरी रात जागकर मैंने ये काम भी किया, तो भी मैंने अपने अपनी नॉलेज से तो उसमें 90 पर्श प्रतिशत काम तो मैंने बहुत अच्छे से किया था। लेकिन मुझे उस 90% के लिए कोई तारीफ नहीं मिली, लेकिन उस 10% प्रश प्रतिशत के लिए जो मैंने नहीं लिखा था, उसके लिए मुझे ज़रूर सुनने को मिली कोई ना कोई बात। तो, वो चीज़ मुझे थोड़ी पर्सनली काफ़ी ज़्यादा हिट करी और वो अब मैं जिस जिस तरह से आपको समझा रही हूँ, ये मुझे इस समय बुरा ही लग रहा है और मुझे काफ़ी गुस्सा भी आ रहा है इस बात पे कि मुझे क्यों टोका गया इस चीज़ को लेकर। मगर अ, यही बात अगर कोई और मुझे समझाता है तो वो कहना चाहते हैं कि उनका 10% प्रष्ट प्रतिशत जो नुकसान होगा वो मेरी वजह से होगा अगर मैं नहीं करती हूँ वो काम अपने अंदर, ठीक। और वो मुझे पर्सनली नहीं टार्गेट कर रहे हैं, वो मुझे समझाने के लिए बोल रहे हैं ये बातें। लेकिन बस वही वो मैं कहूँगी कि वो मेरी अंडरस्टैंडिंग में बस इसी तरह मुझे समझ आती है बात, मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं समझ पाती हूँ ये चीज़।
हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। जी, जी, मैं अ, समझ पा रहा हूँ आपको। तो अ, जैसे कि आपने बोला है कि आपको अ, जो है बहुत ज़्यादा अ जो है इसकी वजह से गुस्सा आ जाता है, है ना? जैसे आपने बोला कि अगर कोई आलोचना करता है तो अ, जो है आपको आपको इससे बहुत गुस्सा आ जाता है। तो मैं अ, ये जानना चाहता हूँ कि क्या ये जो चीज़ है, क्या ये शुरू से ही आपके साथ हो सा है मतलब एक होता है ना कि आपका ये जो अ, व्यवहार है, क्या ये बचपन से ही है या फिर अ अभी जब आप अ, बड़े हुए हो या फिर बड़े होने के बाद आपको ऐसा होना शुरू किया है कि कोई आलोचना करे और आपको गुस्सा आ जाए?
जी, जी। जी, नहीं, देखिए, मुझे ऐसा लगता है ये थोड़ा-सा ना मेरे अंदर धीरे-धीरे करके बचपन में ही थोड़ी-सी मेरी पर्सनैलिटी में इस तरह से है कि मैं थोड़ी डिफेंसिव हो जाती हूँ अपने काम को लेकर काफ़ी ज़्यादा ना, कि अ, मैं बाद में उसे ओवरथिंक करने लगती हूँ कि शायद मैंने खुद से ढंग से नहीं किया या मुझमें कोई कमी है शायद। इस वजह से मुझे ऐसे बोली जा रही है और मैं वो डिफेंसिवनेस की वजह से मुझे इतना, ऐसा लगता है कि मेरे अ, मतलब मुझ पर सवाल उठाया जा रहा है, मुझ मेरी पर्सनैलिटी पे सवाल उठाया जा रहा है और मेरी मेहनत की कोई अ, वैल्यू नहीं है। तो वो चीज़ मुझे कहीं न कहीं बचपन से ही लगने लगी थी, लेकिन अब वो बड़े होते-होते जैसे मैं थोड़े एडल्टहुड में आई हूँ, तो वो मुझे ज़्यादा लगने लगी है ये चीज़।
हुँ, हुँ। हुँ, हुँ।